Anladım. Peki, eee, bu noktada, bu sınırı koyma dediğin için şimdi sormak istiyorum. Normalde, hayır diyebilen biri misin? Mesela iş yerinde sınır koymak, eee, iş saatlerinle ilgili sınır koymak, senin için nasıl bir durum? Bu senin özel hayatını nasıl etkiliyor? Bunu gerçekleştirebiliyor musun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ben, aslında çok kolay hayır diyebilen biriyim. Yani, sınırlarım çok nettir o konuda. Bir şeyden hoşlanmıyorsam, hayır derim ve ısrar edilmesinden hiç hoşlanmam. Yani
Hıı. Hı, istemediğini belli ediyorsun.
Evet, çok net belli ederim ve yani çok net sınırlar koyarım. Eee, o noktada herkes anlar ama yapılması gereken, hani, artık zorunda olduğum bir şey varsa da, gerekeni yaparım. Yani, öyle, bir halim var.
Hı hı. Anlad Peki, bununla ilgili daha önce yaşadığın kötü bir deneyim var mı? Mesela, işte, bir amirinden, bir üstünden, birinden, hani hayır dediğin anda, zorlandığın bir deneyim yaşadın mı?
Hı hı. Hı hı. Vallahi evetö çok kötü bir deneyim yaşadım. Tatile, eee, gitmiştim yurt dışına, eee, ve, işte, aslında kendi yönetebileceği bir durumdu, eee, müdürümün. Ama kendisi de tercih etmediği için, ve beni tatildeyken arayıp defalarca Hı?
Hı hı. Ha. O, ofiste miydi? Ofiste miydi o? Yani oradan halledebileceği birşey miydi?
Eee, evet, evet, o, işin başındaydı ama, yani ilgilenmek istemedi aslında ve beni defalarca, <scoffs> eee, tatildeyken arayıp rahatsız edip, o işi, yaptırmaya çalıştı ve ben gerçekten çok, eee, sıkıntı yaşadım. Yani, hayırdan da hiçbir şekilde anlamadı ve, eee, gerçekten aramızda çok, eee, kötü bir diyalog geçmişti. Sonrasında iş değiştirdim.
Hıı. Hıı. Anladım. Hıı. Evet, çok zor olsa gerek, moral bozucu yani, böyle bir durum, eee, sanırım moralin bozulmuştur. Eee, peki, ımm, yani sonrasında bu ilişkileri tek yeniden düzenlemek, tekrar ofise döndüğünde nasıl bir şey yaşadın?
Kesinlikle öyle. Evet. Hı hı.